ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีจ๊ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศทางนั้น?
อา เอ่อ แปรปวนนิดหนึ่งค่ะ ไม่รู้ว่าจะแดดออกฝนตกหรืออะไรดี มัน มาครบเลยค่ะ อือฮึ
<laughs> ดีจัง โอ้ แต่คงไม่ใช่พายุเข้าใช่ไหมเอ่ย?
อา เข้าแล้วค่ะ เข้าตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็ตอนนี้ มีเกณฑ์ว่า กลาง มันจะมาอีกค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามากี่โมงค่ะ อืม
โอเค ดูแลตัวเองด้วยนะคะ
ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
จ๊ะ จ๊ะ ๆ โอเค วันนี้อยากมาแชร์เรื่องความทรงจำหน่อยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ
อา ลอง ลองนึกย้อนกลับไปตอนเด็ก ๆ ย้อนตอนเด็ก ๆ เนาะ เรามีเพลงอะไรที่มันเป็นความทรงจำพิเศษ สำหรับเราหรือเปล่าคะ?
อืม ค่ะ อือฮึ
อา
มีค่ะ มีเพลง อ่า ของ ของพี่บอย โกสิยพงษ์อะค่ะ เพลงสักวันหนึ่งอะค่ะ ที่เป็นพี่โชนกับน้องน้ำอะค่ะ ทันไหม คะ?
เหรอ? ค่ะ ค่ะ อ๋อ จ๊ะ พี่โชนกับน้องน้ำ พี่โชนกับน้องน้ำ อ๋อ ๆ โอเค ๆ จำได้ อ ละคร อะ หนังเรื่องหนึ่ง มาริโอ้ เมาเร่อกับน้องใบเฟิร์นใช่ไหมคะ? อา ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ จื้น ด้วย ใช่ค่ะ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก ใช่ค่ะ
อา ๆ ๆ ๆ ทำไมล่ะคะ ทำไมถึงจำเพลงนี้?
อืม